Yo nunca he sido de dejarme. Entonces. El le le agarré otra otra comida, pero yo agarré un tupper completo y se lo aventé. No me acuerdo qué era.
Sí, claro. <gasps> No. <chuckles> Con la comida, no se juega. <chuckles> Ajá.
Sí, y entonces <chuckles> Justo, sí me dolió un poquito porque me acordé que mi mamá decía eso, ¿no? Como de: "Hay muchos niños que no tienen qué comer y no desperdicies". Ay, pero en el momento ya la el estar ahí dije: "No, no, no, a mí me la pagas". Entonces el <laughs>
Sí. Sí, sí. No había de otra, ¿no? <chuckles> Sí, no, además de que ya te habían atacado, pues ya, no era como que tú lo iniciaras también.
Exactamente. Justo, pero debí controlarme porque porque, pues, ella respondió otra vez y yo le volví a responder y luego entró una amiga que salió salpicada y me aventó también algo y luego entró otra amiga. El punto es que agarramos todo lo que sobró, todo, toda la comida, las salsas, los refrescos, todo, absolutamente todo y nos lo empezamos a aventar. Así, fue una guerra de comida literalmente.
Ajá, ¿y luego que pasa? Ajá. <chuckles> No. <gasps> <gasps> No. Ajá. O sea, se hizo como el ajá, la guerra campal, ¿no? De de todos los alimentos que había ahí en el en el evento.
<chuckles> Exactamente, sí, así fue y <sucks teeth> Ay, y sí sí me me dio frío porque pues, me llenaron de de refresco y ya estaba todo pegajoso y ajá, era como que guácala. Pero eso pasó. <chuckles>
<chuckles> No, todo pegajoso, así. <gasps> <chuckles> Oye, y en y en ese momento no, pues, ¿no accedió como el el prefecto o alguien, alguna autoridad de la escuela como a detenerlos? ¿Cómo fue que acabó esa situación?